Bien sûr. Heu, rien que les règles, heu, de la vie, je sais pas moi, des petits trucs, heu heu, faire son lit, heu, je sais pas, heu heu, ranger ses vêtements, ses jouets, heu, enfin, je sais pas moi. C'est c'est c'est les bases, quoi.
Moui. <laughs> Ouais. Ouais. Oui, c'est débrouillé, ouais.
Mmh mh. Ouais parce qu'en fait, j'ai j'ai tu sais, j'ai j'ai comment ça s'appelle, j'ai mon mari, heu, il dit toujours: «Ouais, les enfants, ils rangent pas», nananana. Je dis: «Ouais, mais si si t le modèle qui est toi même ne range pas»
Et même, heu Oui. Ouais. Ouais.
«ça marche pas, tu vois?»
Oui, parce que, heu, en fait, il faut quelqu'un leur apprenne à le faire sinon ils peuvent pas.
Bah oui. J'ai dit: «Tu veux qu'ils rangent et bah, dans ce cas là, tu te mets avec eux et tu ranges et c'est plus simple, tu vois?»
Oui.
Ils voient que tu ranges et beh, ils vont faire pareil.
Oui.
Mais si tu montres donc que tu es juste sur ton téléphone H24. Marche pas.
Oui, oui, c'est vrai. Ouais.
Mmh. Ouais. C'est pour ça, heu heu, j'ai une petite tite tâche ménagère c'est c'est trop important. Bien que, heu, si si tu as un lave-vaisselle, par exemple, au lieu de le laisser là, en train de mourir, heu, moisir, heu, sur la table ou voilà, tu le mets direct dedans, tu vois?
Ouais, c'est vrai. <chuckles> Oui, c'est c'est vrai, oui. Oui, c'est ça et puis, heu, moi, je dis à mes je je je dis à mes enfants: «Bah et le lave-vaisselle, il faut le vider».
Mmh. Aussi! Ah ouais, parce qu'eux, ils pensent que tu mets que dedans et tu vides pas, quoi. <laughs> C'est non non, c'est c'est c'est ils v les les trucs, ils volent, heu, dans dans les placards, hein. <laughs>
Il faut le vider. Ouais, les gens qui le vident jamais le lave-vaisselle. Ouais. <laughs> Enfin, le le pire c'est mon fils qui me dit: «J'ai ran ça y est, j'ai rangé! Et tu sais, tu ouvres l'armoire, tu as tout qui te tombe dessus, en fait, heu
Mmh. Mmh.